Eee, masih ada jarak, mereka untuk menerima orang luar gitu. Eee
Oh, pernah sempat ada penolakan ya, Kak?
penolakan sih yang secara langsung nggak ya, "aku nggak mau" gitu, enggak sih cuman lebih ke mereka nggak jadi nggak terbuka. Justru sebenarnya yang pengen digali itu, eee, berdasarkan kondisi sejujur-jujurnya. Dan itu tantangannya sebenarnya jadi peneliti sosial science ya. Gimana caranya membangun hubungan dengan si subjek, bukan objek ya mereka itu makhluk hidup, subjek penelitian itu selayaknya, eee, seperti orang, seorang teman yang udah lama kenal gitu, itu ada tips-tipsnya sih.
Ah, oke. Mhm. Oh iya. Ini ya, yang di lapangan. Mhm. Iya subjek penelitian. Mhm. Oke nah, terus gimana Kak cara Kakak itu membangun kepercayaan ya dengan masyarakat lokal ya waktu melakukan penelitian, pasti nggak mudah loh menurut aku iya kan, dalam satu suku kita turun dan kita, eee, berkehidupan selama 2 bulan. Nah itu ada nggak, cara-cara Kakak tertentu ya?
Nggak mudah nggak mudah. Pertama, nempel terus ke orang itu, nempel terus tuh bukan arti nempel yang mengganggu ya. Eee, kita harus, mmm, memberi ketertarikan ke apa yang biasanya mereka lakukan. Kayak misalkan dari segi hobi, suka naik motor gitu ya, eee, mereka suka naik motor, a ada itu ada yang beberapa pemuda di sana suka naik motor. Yaudah, ikut aja naik motor, atau mungkin mereka suka main sepak bola, ikut aja sepak bola gitu ya. Itu jadi, nge membuat mereka lebih terbuka sih, sama kalo misalkan ada butuh, ada urusan nih sama, eee, kenalan dari orang yang su udah kenal gitu ya, tapi aku butuh ada orang lain. Eee, biasanya kan kalo misalkan aku langsung dateng, itu harus mulai dari nol ya, dari sama sama yang nggak kenal, itu aku gunain namanya tekniknya itu snowball, snowball itu dari orang yang udah kenal, eee, dikenalin ke orang lain gitu. Dan begitu juga orang itu ngenalin ke orang yang lain lagi, jadi nggak mulai dari nol sih.
Mhm. Mhm, oke. Hmm. Oke. Mhm. Mhm. Iya, betul betul. Mhm. Oh, gimana tuh, Kak? Mhm. Oke, paham paham. Mhm. Oke menarik banget, berarti juga ada ya Kak tantangan pasti banyak ya, apalagi orang asing kan kita, eee, mungkin Kakak sebagai orang asing ya peneliti pada saat itu. Nah oke, mmm, terus Kak aku mungkin mau nanya lagi. Ada nggak sih Kak pada saat itu merasa kayak culture shock terhadap, eee, mungkin hal-hal yang ditemui di sana ya, mmm, tadi? Oh apa tuh Kak, <chuckles> ak aku jadi kep heeh.
Oh ada dong, ada banget itu. <laughs> Eee, pertama dari segi makanan, dari segi makanan beda banget ya, eee, dari segi makanan, dari segi fasilitas yang ada di sana. Eee, ini kan pedalaman gitu secara infrastruktur nggak selengkap di perkotaan atau mungkin daerah-daerah di Jawa tuh, dari jalan raya, aku benar-benar nggak nemuin aspal sih di sana. Jadi jalannya tuh heeh, jalannya tuh jalan tanah merah, kanan kirinya itu kebun sawit, kalau hujan nggak bisa dilewatin gitu. Pakai motor, pakai pakai mobil masih agak aman ya, pakai motor udah pasti jatuh tergelincir. Eee, dari segi infrastruktur, terus dari segi makanan juga beda banget. Eee, di sana itu kalau daging-dagingan, eee, sudah pasti yang disuguhkan adalah daging babi ya.
Mhm. Oke. Ih. Mhm. Oh serius, Kak? Waduh. Mmm. Hmm oke.